बिल्कुल, अभी 1 मेरा प्रश्न है आपसे। इससे इससे हमें ये पता लगेगा कि कितना ज़्यादा अ, जैसे हम 2- 2 अलग लोग हो गए तो कितना ज़्यादा 2 अलग लोगों को भारत के 2 अलग कोनों से, इतिहास के बारे में पता है, कितना मैनिपुलटे किया गया है। आप मेरे को ये बताइए कि 3 लोग औरंगज़ेब, अ, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे छत्रपति
हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हाँ जी। मुझे ज़्यादा इतिहास के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं हैं। पर हाँ, ओके, ओके, ओके।
नहीं, नहीं, अ, देखिए ये क्वेशन ही ऐसा है, आप एक बार सुनिए और तीसरे उनके बेटे संभाजी महाराज। आप मेरे को ये बताइए आप तीनों के बारे में क्या-क्या जानते होंगे?
अ, आप नाम दोबारा रीपीट करेंगे?
ये पहले औरंगज़ेब फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उनके बेटे संभाजी महाराज।
हाँ जी। हाँ। अ, मुझे तीनों के बारे में ही ज़्यादा पता नहीं है, पर हाँ, औरंगज़ेब के बारे में हमने पढ़ा है, बाकी लोगों के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है इतिहास में।
हुँ। बिल्कुल।
मुझे बस इतना ही याद है इनके बारे में।
बिल्कुल। यही मैं अभी प्रूव करना चाह रहा था कि हमारे मेरे मेरे साथ भी एकदम सेम चीज़ है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वही सेम मेरा है कि औरंगज़ेब के बारे में मुझे पता है लेकिन अ, शिवाजी महाराज का सिर्फ़ नाम सुना है और संभाजी महाराज का तो मूवी से पहले पता भी नहीं था, कि ये थे।
हुँ। हाँ जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
तो कैसे जो सही एक
सही कह रहे हैं आप।
वो थी एक डाएरेक्शन थी हिस्ट्री की, उसे मोड़ दिया गया और औरंगज़ेब को एक बहुत अच्छा और रूलर वाइज़ किंग बताया गया, जबकि वो सब नहीं था। वो एक बहुत क्रूर दिल के मनुष्य थे।
हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा इससे मुझे एक बात याद आई। अ, मैंने ऐसा सुना हैं मुझे अ, कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे हिंदुस्तान में आए थे, जब मुगलों का राज़ चल रहा था उस दौरान।

मैंने हाल ही में तो कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखी है, जिससे जिसमें इतिहास के बारे में हो। अ पर हाँ, ऐसा लगता है मुझे, कि हर ब फ़िल्म में ना थोड़ा मिर्च-मसाला डाला जाता है, उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं उनका जो एक अल्टीमेट गोल होता है, वो पैसे कमाना होता है।
बिल्कुल।
और कई बार जो सच होता है हाँ, कई बार जो सच होता है, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, जिससे पैसे कमाएँ जा सके
बिल्कुल, अंत में तो यही चाहते हैं सब। हुँ।
तो वो उसमें मिर्च-मसाला लगा के बोलते हैं।
जी, बिल्कुल।
हुँ।
और और अ, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियंस ने फ़ैक्ट-चेक उसे किया, स्क्रिप्ट को और ये सब हमें डिटेल्स बताई गई कि ये स्टोरीलाइन तो सही है, ये चीज़ें रह गई। इसका एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जो अभी कल्कि मूवी आई थी, आपको पता होगा दीपिका पादुकोण की मूवी थी वो, जिसमें अ, अश्वत्थामा का भी रोल था, तो वो एक ही
और हाँ जी। हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, वह मूवी मैंने देखी है।
उसमें स हाँ, उसमें भी थोड़ी एक्यूरेसी दिखाई गई थी और उसमें एक बहुत ज़रूरी डिटेल थी, जो हिस्ट्री के साथ मैच करी। आपने देखा होगा कि मॉडर्न टाइम दिखाया है और मॉडर्न नेम्स दिए हैं, इंसानों को भी मशीन वाले नेम दिए गए हैं। जैसे दीपिका पादुकोण का नाम था सम 80
हाँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ध्यान है इस चीज़ का।
तो मूवी में स तो मूवी में सम 80 नाम, उस कैरेक्टर को इसलिए दिया गया था क्योंकि जो, हमारा कल्कि पुराण है, वहाँ ये बोला गया है, कि जो कल्कि अवतार की माँ होंगी, उसका नाम होगा सुमति अ, सुमति का सम 80 इन्होंने कर दिया था।
हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यह मूवी इतनी अच्छी नहीं थी जैसे मैंने सोची थी, ये और अच्छी बनाई जा सकती थी।
बिल्कुल। इस इसको कमर्शियल वे में ज़्यादा देखा गया।